อยากจะขอคำแนะนำ หรือว่าช่วยเตือนสติ เตือนใจเราหน่อยอะครับผม เพราะรู้สึกว่าช่วงเนี้ย ตัวเองอะเริ่มขาดวินัยในการใช้เงินแบบมาก ๆ ซื้อของมาแบบว่าไม่คิดหน้าคิดหลังอะครับ เหมือนเห็นส่วนลดก็ซื้อ เห็นอะไรแบบอยากได้นิดหนึ่งก็ซื้อเลย โดยที่ไม่ได้คิดว่า เราจะใช้หรือไม่ใช้ จนบางทีอะมันรู้สึกว่า อันเนี้ยมันเกินงบ เกินสิ่งที่เราอะตั้งเป้า พ ตั้ง อ ตั้งแบบว่าขอบของมันไว้แล้ว บางทีก็เกินไปเยอะพอสมควร จนไปเบียดตัวเงินเก็บเงินออมของเราบ้างในบางครั้งบางเดือนเหมือนกัน เลยแบบว่าเราจะทำยังไง? ให้พอปรับลดไอ้ความรู้สึกอะไรพวกเนี้ย อยากชอป อยากอะไรพวกเนี้ยลงได้บ้างอะครับ
ครับ ก็ได้เลยครับ แต่ทีนี้ถามเพิ่มเติมหน่อยครับว่า คือการชอป การอะไรต่าง ๆ เนี่ย ในเรื่องของวินัยการเงินเนี่ยชอปบ่อยไหมครับ? เป็นยังไงบ้างครับในการชอปปิง? อา
ครับผม อืม ถ้าเป็นช่วงเนี้ย บ่อยมาก ๆ เลย เพราะว่าด้วยความที่ผมทำงานน่ะแล้วมัน เป็นช่วงใกล้สิ้นปี งานมันจะเยอะแบบกว่าเดิมมาก ๆ เลยอะครับ บางวันเนี่ยต้องอยู่โอทีด้วย ต้องอยู่ล่วงเวลา มันก็เลยกลายเป็นว่า โอ้โฮ! เราแทบจะไม่มีเวลาพัก ขนาดแค่เล่นมือถือบางครั้งก็ยังไม่มีเลย กลับมาถึงบ้านถึงจะได้เล่น พอเล่นปุ๊บ อา เนี่ย เห็นอะไรแบบเนี้ยก็จะสั่งซื้อ สั่งซื้อ ๆ มันไปเรื่อย ๆ เห็นส่วนลดนู่นนี่ ไม่ได้คิดเลยครับว่า มันจะใช้ไหม? หรือไม่ใช้? เหมือนเราซื้อเพื่อแก้เครียดของเราไปเองเลย อะไรแบบเนี้ยครับผม มันก็เลยแบบ "โอ๊ย! ทำยังไงดีนะ?" อะไร แบบเนี้ย
อือ แล้วทีนี้ ถามอีกนิดหนึ่งครับว่า คือการใช้จ่าย หรือว่าช็อปปิงพวกเนี้ย เป็น เป็นประเภทไหนครับ? คือเป็นการ อ่า อ่า ไป เดินไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า ซื้อตามตลาด หรือว่าช็อปออนไลน์ อะไรอย่างเงี้ยครับ อันไหนที่ทำบ่อยอะครับ? อา
ครับ อือ ถ้า ถ้าส่วนมากเลยเนี่ย จะเป็นช็อปออนไลน์ครับผม เวลาที่เห็นแจ้งเตือนมา แต่มันก็มีบ้างที่เป็นแบบว่าไปเดินซื้อของ อะไรแบบนี้ เหมือนกับว่าแถวบ้านอะครับ มันก็จะมีเหมือนคล้าย ๆ เป็นตลาด Vintage แบบนั้นน่ะ ตลาดที่เขาไม่ได้ขายของเก่านะครับ แต่เขาเรียกกันว่า ตลาด Vintage มันก็จะมี มีของเก่ามาขายบ้าง เป็นตลาดแบกับดิน อะไรแบบนี้อะครับผม บางทีก็มีเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้ายกโหลมาแบบนั้น แล้วก็จะไปหาดูคลายเครียดตัวเอง อา ซื้อสักหน่อยแล้วกัน ใส่ไม่ใส่ไม่รู้อะซื้อมาก่อน มันรู้สึกเครียดอยากจะหาทาง ระบาย อารมณ์ตัวเอง อะไรแบบนั้นน่ะครับ เลยกลายเป็นว่า เออ จับจ่ายใช้สอยสักหน่อย เคลื่อน เคลื่อนเศรษฐกิจนิดหนึ่งอะไร แบบนั้นมากกว่า ครับผม
ครับ อือฮึ อือฮึ อืม ก็เหมือนเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โอ้โฮ คุณนี่แบบว่า เอ่อ มีทัศนคติที่ดีจริง ๆ ครับ ก็จะช่วย อ่า ช่วยหมุนเวียนเนาะในเรื่องของ อ่า อ่า กา รายรับรายจ่าย อะไรเงี้ยในสังคม ด้วย ดีมาก ๆ เลยครับ แล้วอย่างงี้เวลาที่ อ่า คุณจับจ่ายใช้สอย อะไรอย่างเงี้ย ในเรื่องของการช็อปปิงอะไรต่าง ๆ เนี่ย ได้มีการตั้งเป้า หรือมีงบประมาณอะไรบ้างไหมครับ? ในแต่ละเดือนหรือในแต่ละวัน หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
<chuckles> ใช่ ครับผม อืม ต้องบอกว่าจริง ๆ แล้วอะ ผมอะจะตั้งเป้าให้ตัวเองครับว่า ให้ใช้เงินได้เนี่ยไม่เกินวันละ 300 บาท ทีเนี้ยตอนเนี้ย อก แต่ก่อนน่ะมันทำได้ครับ แต่ตอนเนี้ยที่มีงานเข้ามา เยอะ มาก ๆ เยอะเกินความจำเป็นที่ควรจะเป็นในปัจจุบัน อะไรแบบเนี้ย เพราะว่าช่วงสิ้นปีเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่า ไอ้ 300 บาทที่เราตั้งเป้าอะ หมดไปตั้งแต่อยู่ที่ออฟฟิศแล้วครับ อืม พอกลับมาบ้านมันก็เลยกลายเป็นว่า เกิน เกินงบไปเลย เกินที่เราตั้งเป้าไว้ในแต่ละวันเลย แบบเลยมาก ๆ ด้วยครับ บางทีซื้อของ อย่างเช่น แบบว่า 100-200 ร้อย เป็นส่วนลดแบบ อะ ลดลงมาเหลือหลักสิบ อะไรแบบเนี้ย ใช่ไหมครับ แต่คาดเป็นของชิ้นใหญ่แบบหลักพัน ลดลงมาเหลือหลักร้อยเนี่ย อะ แค่ซื้อ ก แค่เนี้ยก็เกินแล้วครับ เกินงบที่เราตั้งไว้แล้ว มันก็เลยรู้สึกว่า เราทำแบบเนี้ยบ่อย ๆ อย่างเดือนที่ผ่านมาอะครับ มันมีถึงขนาดไปดึงเอาเงินของตัวเงินเก็บของเราอะออกมาใช้จ่ายด้วย เพราะว่ามันเกินงบแบบไปเยอะเลย เงินที่เราคิดว่า เออ มันน่าจะพอเหลือเก็บ ไม่เก็บครับ ดึงออกมาอีกต่างหาก แบบเนี้ยครับผม มันเหมือนกับว่ากลายเป็นนิสัยเสีย นิสัยแย่ของผมเลยที่ใช้เงินเราไม่ยอมคิด ไม่ยอมอะไร ขาดวินัยกับมัน อะไรแบบเนี้ยครับ
ครับ อืม ครับ อะฮะ อือฮึ ครับ อืม อืม ก็จริง ๆ แล้วเนี่ยก็อาจจะคือต้อง อ่า ตั้งเป้าสักหน่อยเนาะ เพราะว่าอย่างที่คุณทำเนี่ยก็เข้าใจได้เลย เพราะว่าบางทีเนี่ย คือด้วยอะไรยั่วยุต่าง ๆ นะครับเนาะ แล้วก็แบบว่าบางทีอยากได้ แบบว่ามีของตามแฟชั่น ตามกระแส มันก็เป็นไปได้ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินด้วย บางทีก็ อะ ทำงานเหนื่อย ๆ ก็อยากจะกินนู่นกินนี่นะครับ ของอร่อยเนาะจะได้เยียวยาจิตใจ ก็จะได้แบบทำให้เรามีกำลังใจในการทำงาน อะไรเงี้ย เข้าใจได้ ก็เป็นเรื่องธรรมดา ครับ ไม่ต้องคิดมากนะครับ อะไรที่มันผ่านไปแล้วเนี่ย ก็มันก็ดีเสมอแหละครับ อา ครับ ทีนี้นะครับ คืออยากสอบถามว่า พอ พอเป็นแบบนี้ที่ผ่านมา แล้วมีการได้ปรับในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วหรือยังครับ? หรือว่ายังไงบ้างครับ?
อืม ใช่ ใช่ครับ ใช่ นิดหนึ่ง ใช่ครับ อืม อืม ยังไม่เคยเลยครับ เลยอยากจะมาขอคำแนะนำด้วย หรือว่าเตือนสติผมหน่อย เพราะว่ารู้สึกว่า ถ้าปล่อยให้เป็นแบบเนี้ย คือตอนเนี้ยมันเริ่มคิดแล้วครับว่า "ถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกอะเงินเก็บมันจะหายไปอีกนะ ถ้าเดือนนี้ยังเป็นแบบเดิม เพราะว่าเดือนเนี้ยมันเป็นสิ้นปีด้วย มันเป็นปีใหม่ด้วย เราคิดว่า ตัวเองเนี่ยอาจจะต้องมีการซื้อของอะไรสิ้นปี หรือว่าไปเที่ยวไปอะไรแน่นอน มันใช้เงินเยอะด้วย ถ้าเรายังไม่เก็บอีกเนี่ยเงินเก็บตรงเนี้ยเธอจะหมดเลยนะ" มันคิดกับตัวเองแบบเนี้ยครับผม มัน บางทีก็เหมือนกับเป็นการว่าตัวเอง ติตัวเอง ตำหนิตัวเองไปด้วยว่า "ถ้าแกยังใช้แบบเนี้ยอยู่อะ แกจะไม่มีเงิน เก็บนะ" อะไรแบบเนี้ย พูด พูด ตอกย้ำ ตัวเองมากกว่าอะครับผม
อือฮึ ครับ อืม เข้าใจได้เลยครับ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยคืออะไรที่ผ่านไปแล้วหรือว่าอะไรที่ใช้ไปแล้วเนาะ มัน อย่างที่บอกครับ มันก็เป็นสิ่งดีเสมอแหละครับ ต่อให้เราคิดได้ว่า มันไม่ดี อย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอยของเรา ที่เราจะได้รู้ว่า "เออ มันเป็นอย่างงี้นะ ถ้าฉันใช้ไปแล้วฉันต้องกินมาม่านะ" อะไรเงี้ย ก็ได้รู้ ได้ ได้ ได้เรียนรู้ตัวเองใช่ไหมครับ ก็ถือว่า อะไรที่เกิดแล้วดีเสมอ ไม่ต้องไปโทษตัวเองนะครับ ก็ผ่านแล้วก็ผ่านไปครับ เอาใหม่ครับ ก็อย่างงี้ครับอยากจะแนะนำว่า จริง ๆ อะอัด อัน อันดับแรกเลยก็ให้ลองตั้งเป้าดูในแต่ละเดือนเนี่ย อาจจะมีงบในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่อาจจะใช้อยู่ในวงเงินนั้น แล้วไม่กระทบในส่วนของวงเงินอื่น อะไรเงี้ย คือก็อาจจะพอ อาจจะตั้งเป้าเป็นงบรายวันหรือรายเดือนก็ได้ แต่จริง ๆ อาจจะทำเป็นรายเดือนก็จะดีครับ จะได้ทำให้เราเนี่ยคือเหมือนกับว่า ใช้จ่าย ไม่ต้องใช้จ่ายทุกวัน เพราะว่าถ้าแบ่งงบเป็นรายวันเนี่ยมันจะดูย่อยเกินไป แล้วก็เครียดเกินไป เพราะว่าพอแบ่งเป็นรายวันมันจะเป็นเหมือนกับ ถ้า งบประมาณมันจะน้อยใช่ไหมครับ แล้วก็จะทำให้เราแบบอึดอัด อะไรเงี้ย อึดอัดว่า โอ้โฮ! วันนี้ใช้ไม่เกินเท่านี้ อะไรเงี้ย แต่ถ้าให้บริหารเป็นรายเดือนมันจะเห็นก้อนใหญ่ แล้วก็เราก็จะมี อ่า พฤติกรรมการใช้เงินที่ไม่ได้ซื้อทุกวัน อาจจะนาน ๆ ซื้อทีแล้วก็ให้อยู่ในงบ เราก็จะได้เลี้ยงยอดใหญ่ให้มันหมุนเวียนพอที่จะใช้ในเดือนเนี่ย ก็เป็นการฝึกวินัยตัวเองด้วย อะไรประมาณนี้ครับ อา
อือฮึ ครับผม อา <chuckles> ครับ ใช่ ครับผม อืม ครับ ใช่ อืม อา อา ครับผม อ๋อ พอมาลองคิด เออ มันจริงด้วย เพราะว่าบางทีถ้าเราเห็นเงินก้อนใหญ่อยู่เนี่ยเราก็จะคิดว่า "เอ๊ะ ตอนเนี้ยมันกลางเดือนอยู่ โอเค เราน่าจะพอซื้อได้นิดหน่อย เดี๋ยวพอปลายเดือนเนี้ย เราก็จะได้เงินมาอีกแล้ว แล้วเดี๋ยวใกล้ ๆ ปลายเดือนก็ค่อยซื้ออีกก้อนหนึ่งแล้วกัน" อืม พอลองคิดตามแล้ว เออ มันก็จริงนะ มันอาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยมาคิดอีกทีหนึ่งก็ได้ว่า "เออ ช่วงนี้อาจจะพอซื้อได้ แต่ถ้าช่วงเนี้ยห้ามซื้อนะ เพราะว่าเงินที่เรากันไว้เนี่ยมันใกล้จะหมดแล้ว มันอาจจะซื้อไม่ได้นะ หรือถ้ามันเกินงบจริง ๆ อย่าซื้อดีกว่าไหม?" อะไรแบบนี้ เออ มันทำให้ผมได้ ต้อง ได้คิดอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมีการฉับจ่ายใช้สอยอะไรพวกนี้ โอ้ ดีมาก ๆ เลยครับ แต่ว่าอาจจะลองเอาไปทำก่อน ไม่รู้ว่า ช่วงแรกจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะ <chuckles>
อือฮึ ครับผม อืม ก็จริง ๆ ก็ อ่า ลองดูก่อนก็ดีครับ เพราะว่าในส่วนของคนที่เริ่มปรับเนี่ย ในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะต้องลองก่อน คือก็อาจจะให้ตั้งเป้าไปเลยครับ คือตั้งเป้าแบบว่าให้พอดีกับเรา อย่างเช่น แบบ อ่า อยากจะตั้งเป้าสัก 3000 5000 ก็แล้วแต่งบประมาณเนาะที่เหลืออยู่ ซึ่งแน่นอนเนี่ยอาจจะ ในช่วงแรกอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน อย่างเช่น โอ้โฮ! ตั้งไว้แบบ อ่า งบแบบน้อยมาก ๆ เลย แล้วแบบบางทีก็เกินงบไปนิดหน่อย อะไรเงี้ย ไม่ต้องกังวลนะครับ คืออาจจะมีเกินหรืออาจจะเหลือ ก็ อันเนี้ยเป็นไปได้ทั้งหมดเลย เพราะว่าเราไม่เคยทำใช่ไหมครับ แล้วการทำครั้งแรกก็เหมือนได้ เหมือนกับได้แบบเหมือนลองฝึกดู ทีนี้ถ้าเกิดว่า ครั้งแรกเนี่ยอาจจะลองเสริมด้วยอย่างงี้ดีกว่าครับ แนะนำว่า ลองเสริมด้วยถ้าทำได้ตามเป้า สมมุติว่าตั้งไว้ 3000 แล้วกัน งบซื้ออะไรก็ได้เนี่ย ของฟุ่มเฟือย สมมุติว่าใช้ไม่ถึง 3000 ในเดือนแรกเนี่ยนะครับ ก็อาจจะให้รางวัลตัวเองเป็นแบบเหมือนกับ อา คือให้เรามีแรงจูงใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการที่ ถ้าเกิดเราทำได้ เราจะได้ เอ่อ ซื้อของเพิ่มนะ อะไรเงี้ย ในงบประมาณเท่านี้ อา เป็นการแบบเพิ่มรางวัล หรือว่าไปกินอะไรอร่อย ๆ นะ ในงบประมาณเท่านี้ อา อะไรแบบนี้ ก็จะช่วยเสริมแรงใจได้ อา ครับ อา
ครับ อืม ครับผม ใช่ อืม ครับผม อืม ครับ อ๋อ อืม โอ้ย น่าสนใจ น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ เพราะว่าพอฟังแล้ว อ เออ เรา เราอะ ด้วยความที่เราอาจจะคิดเองมั้งครับว่า อันเนี้ยมันก็คือเหมือนกับเป็นรางวัลความสำเร็จของ อะ เราที่เราทำมาในแต่ละวันว่า เราเครียดมากเลย แต่เราก็ยังผ่านมันมาได้ อ้าว ซื้อของหน่อย อะ เป็นรางวัลปลอบใจตัวเอง แต่ก็ไม่เคยคิดเลยนะครับว่า เออ ถ้าเราลองตั้งเป้าหมายให้มันแบบว่ามีวินัยของตัวเองมากขึ้น แบบเนี้ย แล้ว อะ ค่อยไปให้รางวัลตัวเองทีเดียวเลย ถ้าเราทำได้เนี่ยเอาไปเลยหนึ่งชิ้นให้ตัวเองดูอะ อยากได้อะไร อยากไปกินอันนู้นเหรอ? อะ ไป อยากไปอันนี้เหรอ? ได้ แต่ว่า อะ ในรางวัลอันนี้อาจจะต้องตั้งอีกเหมือนกันว่า อย่าให้มันมากเกินไป <chuckles> เดี๋ยวมันก็จะไป กินเงินตัวเองที่มันเป็น ควรจะเป็นเงินเก็บหรืออะไรด้วย โอ้ แต่ว่าอันเนี้ยเป็นไอเดียที่ดีแล้วผมคิดว่า อาจจะต้องเอามาปรับใช้แล้วน่าจะได้ ทำ ผมคิดว่า ถ้าเอามาทำเลยในเดือนเนี้ย ปีใหม่อะ ให้ตัวเอง ร ให้รางวัลตัวเองได้แล้วหนึ่งอย่าง เออ ผมคิดว่า แบบ ผมอะคิดแบบนี้เลยนะ คิดตามไปเลยอะครับ เออ ดีมาก ๆ เลยอันเนี้ย
อือฮึ ครับ อืม ครับ ก็เนี่ยแหละครับ คือพอ พอเรามีลูกเล่น มีลูกเล่นลูกชน แทกติก ต่าง ๆ ในการที่เราเนี่ยอาจจะมาเป็นกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือว่าทำให้ คือการ อ่า การสร้างเสริมวินัยเนี่ยมันเป็นเหมือนเกมอะ ให้มันมีความสุข ความสนุกในชีวิตประจำวัน แน่นอนครับ มันก็จะทำให้เรามีแรงใจมีกำลังใจ เพราะว่าอย่าลืมนะครับคนเราเนี่ยอยู่ด้วยความสุขเนาะ เพราะว่าคือ ถ้าเราแบบใช้ชีวิตแล้วเรามีความสุข มีกำลังใจเล็ก ๆ น้อย ๆ เนี่ย มันก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับดำเนินต่อไปได้ดี แล้วก็แฮปปีด้วย อะไรเงี้ยครับ อา
อืม ครับผม อา ใช่ อืม อืม ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สำหรับคำแนะนำวันนี้ เป็นประโยชน์กับผมมาก ๆ แล้วน่าจะได้เอาไปปรับใช้เร็ว ๆ นี้เลยอะครับ
ครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ สวัสดีครับ